Olha, eu tô passando por uma situação assim, e e eu queria pedir uma ajuda, assim, um conselho, uma dica, vê se você consegue me ajudar.
Com certeza.
Eh, eu, atualmente eu trabalho de casa, e aí, eu ganho por produtividade, assim, quanto mais trabalho mais eu ganho. E e eu faço o meu horário. Só que com isso, eu acabo sentindo uma pressão, pra tá sempre trabalhando, e aí é muito difícil eu ter períodos, assim, que eu descanse mesmo sabe. "Ai, eu eu não vou trabalhar hoje", só que aí eu fico ao mesmo tempo pensando, que eu podia tá ganhando dinheiro sabe? Ah, então aí é uma pressão minha mesmo, sabe, de, ai, de querer tá sempre produzindo.
Ok. En entendi. E o entendi perfeitamente. E o que costuma acontecer, por exemplo, quando você decide descansar?
Aí eu fico culpada. <laughs> Não é?
<chuckles> Fica pensando sempre, "Poxa, eu não quero, eu não posso tá descansando, tem que tá ali, full time". Mas, assim, nem as coisas que você gosta mais, ou costuma mais fazer pra relaxar, por exemplo, não sei se você gosta de dar uma caminhada no parque, ver a natureza, você nunca desliga? Você tá sempre pensando em produzir cada vez mais?
É. É. Hum. Então, eu desligo, sim, eu eu eu consigo, assim, eu acabo, é, na na v eu acabo fazendo, né, porque eu acabo porque eu também f me canso, né, eu canso. O problema é a sensação, assim, que eu falo: "Ai, nossa, mas eu devia ter trabalhado mais." Sabe? "Ai, essa semana eu trabalhei pouco." Porque, eh eh, sempre, e que eu tenho eh, é que eu Assim é um trabalho que, eh, ele é u um trabalho temporário e eu não sei até quanto tempo, né, eu, e ele ele vai existir, então, eu fico nessa de querer sempre produzir mais para ganhar enquanto tem tá disponível, sabe? E e aí é complicado, porque, hum, porque aí eu tenho também outros afazeres, não é minha única atividade, né, eu tenho outras coisas pra resolver, né, eu trabalho de casa, mas eu tenho coisas da minha casa, eu tenho 1 filha, eu tenho que levar na escola, buscar, fazer comida, esses afazeres de casa, também, do dia a dia. Uhum.
Sim. Ok. Entendi. Do dia a dia, claro. Só uma dúvida: tem alguma pessoa, por exemplo, chefe, algum colega, ou até algum familiar que te cobra muito pra você ser produtivo? Ou aquela perfeição, sabe? "Poxa, ó, tem que tem que fazer, vamos produzir." Tem alguém que lhe cobra diariamente ou é só você mesmo?
Uhum. Não, é uma cobrança mais minha mesmo. Eh, claro que meu marido meu marido é a é a pessoa que provê em casa, né, ele ele trabalha, né, o salário dele é que que mantém a casa. Eh, ai, e aí eu tenho uma outra questão, né: eu morava no Brasil e e eu me mudei para os Estados Unidos não tem tem 1 ano, mais ou menos, né? E no Brasil eu não trabalhava, eu eu eu sou engenheira civil, mas quando minha filha nasceu eu parei de trabalhar e minha filha já tem 12 anos e aí eu nunca mais voltei. <giggles> Quando só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eh, existem várias possibilidades de trabalho, né? No Brasil não é muito comum as pessoas trabalharem de casa ou trabalharem, eh, ma em em em serviços assim, não tem muitos trabalhos disponíveis n nesse formato, assim, de quanto mais você trabalha, va você ganha. Eh, e aqui nos Estados Unidos tem, tem algumas opções. Então, eh eh ra me regrar, assim, e eu sempre fui do mundo corporativo quando eu trabalhava, então, eu tinha horário pra entrar ou nem sempre tinha horário pra sair, mas você tinha horário, horários definidos, assim, né? E de final de semana não trabalhava. Eh, hoje em dia, então, é mais difícil pra eu lidar com isso, sabe?
Ok. Caramba. Entendi. <giggles> Entendi. A assim, é super normal, uma isso acontecer, mas o que eu posso te te indicar, primeiramente: eh, tente parar um pouco, que o descanso é fundamental, você ter o ócio criativo pra até pra te ajudar no trabalho que você tem e você também, por exemplo, sair pra caminhar, ver a natureza ou ficar em casa, realmente, deitado, vendo televisão, vendo série, eh Exato, você tendo aquele off, sabe? Fa né, fazer nada, também é essencial até pra que a tua mente possa descansar. E quando você e quando você estiver em contato com colegas de trabalho ou até no no teu trabalho, tente pegar o seguinte: pegar as tarefas e e criar metas curtas, pequenas, alcançáveis e tenta estabelecer limites. E aí você vai dosando com o tempo.
Uhum. Aham. Aham. Seria ótimo. <laughs> Aham. Sim. Hum. Hum, isso isso é uma boa. Aham. Entendi. É é, essa essa é uma boa, né, não tinha pensado nessa de metas mais curtas. E e eu ir passando, o problema é que, eh, eu vou indo assim, né, e e aí e também tem uma comparação, assim, que às vezes, eh, como está ali disponível e eu posso trabalhar o quanto eu quiser, e aí quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, acaba eu acabo me cobrando, né, porque eu vejo algumas pessoas com parceiros de trabalho, eh, que têm mais tempo, né? Eh, por seja porque a vida e mas eu entendo super isso, sabe, que a a vida é diferente, né, pessoas têm o né, algumas pessoas solteiras outras, né, eh, enfim, não têm outras atividades. E, e enfim aí eu fico fico até pouco nessa cobrança minha que eu, hu poderia estar produzindo mais, eh, e aí não consigo, né, esse de esse desligar, assim, esse "Ai, agora eu vou descansar. Hoje eu não vou trabalhar." Sabe? É porque sábado e domingo, por exemplo, é uma coisa que eu sempre fui acostumada a descansar, né, quando eu trabalhava no mundo corporativo, né, eu não trabalhava <giggles> aí tudo bem, né? <giggles> E o meu salário continuava o mesmo. <laughs>
Sim. Sim. Entendi, entendi. É, mas assim, isso é super normal, mas tente não ficar pensando e nem se comparando com os seus amigos, com outras pessoas, até porque cada pessoa tem um uma vida, tem um estilo de vida, um jeito de ser. Então, sim, tente fazer isso que eu falei, tentar ter um uns dias de descanso, de pausa. Por exemplo: co você começou a trabalhar, trabalhe 40 minutos, pare, faça um café, coma com bolo ou vai almoçar, tira tira mais 20 minutos depois do almoço, vai dar uma caminhada. Que você, quando voltar ao trabalho, você vai estar renovada, isso vai te fazer bem pra mente e tal, ainda mais se você for ver a natureza. E quando você criar o hábito de de ter essas pausas, ter os momentos de descanso, você vai ver que a tua produtividade, ela vai aumentar. E se você está trabalhando muito hoje, você vai trabalhar muito mais depois e melhor.
Aham. Sim. Aham. Sim. Uhum. Sim. Ah, é verdade viu, você tem razão. Eh, eu acho que isso realmente pode funcionar. Eh, e e gostei da sua dica também de fazer, colocar metas, né, eu acho que metas é importante, né. Colocar metas, também, não muito distantes, assim, que dê pra alcançar me netas metas mais realistas, né? Você tem toda a razão.
Exato. Com certeza, com certeza. É, e até porque até porque sei que hoje em dia é muito complicado, né, a questão da competição, a gente tem acesso também um pouco à vida das outras pessoas e e, instintivamente, a gente acaba, eh, pegando e comparando a nossa vida, fazendo essa comparação sempre com a vida do outro, e se a gente começa a fazer muito isso, infelizmente a gente acaba às vezes se frustrando, né? Só que a gente também não entende que cada pessoa tem um estilo de vida, né, um momento, uma oportunidade.
Olha, mas Aham. Aham. Aham. Sim. Verdade. Não, é verdade, você tem toda a razão. Eh, você tem toda a razão. É isso. Eh, ficou bem mais claro pra mim agora, eh, obrigada, viu? Eh, muito obrigada por compartilhar as suas dicas, eu acho que que eu vou, vou fazer isso mesmo, vou tentar fazer metas menores e e cumprir, né, metas possíveis, metas realistas e dar umas pausas, eu acho que isso vai me fazer bem mesmo, você tem toda a razão. Muito obrigada, viu?
Imagina, com certeza, fico feliz em conseguir te ajudar. Precisando eu estou sempre aqui.
Ah, tá certo. Obrigada, viu? Tchau, tchau.